Mais quand tu passes par les bases, tu apprends, heu, les touches. Tu apprends les accords mineurs, majeurs et que t après, heu, que et que tu apprends à lire une partition aussi, là, tu sais jouer du piano.
Ouais. OK. OK. Je vois, je vois. Beh, tu vois, c'est super intéressant. Je pense que ça va grave m'aider, franchement. Je je te remercie, parce que, tu vois, heu, bah, j'avais pensé, justement, j'avais commencé à apprendre, heu, à lire les notes, heu, sur les partitions et tout, mais bon, heu, j'ai appris, heu, très enfin, j'avais commencé, hein, comme je te dis, heu, vraiment le j'insiste sur commencer et hem, et en fait, heu, j'ai un peu laissé tomber par manque de temps, déjà. Heu, c'est vrai que, là, la musique, heu, c'est un truc, j'aimerais vraiment apprendre parce que j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre étant, heu, étant enfant et heu, c'est un truc, heu, tu vois, si j'ai des enfants un jour, je je ferai en sorte que mes enfants fassent de la musique, si possible. Parce que je pense que c'est hyper important, mais, heu, du coup, je je regrette pas, tu vois? Parce que c'est comme ça, mais, heu, je veux dire, aujourd'hui, j'aimerais bien «rattraper ça» entre guillemets et heu, et comme je sais pas trop par où passer, parce que je suis pas allée à l'école de musique, heu, puis les cours de musique au collège ou, heu, ou, heu, à l'école, c'était pas trop ça. On va pas se mentir. Heu, forcément, heu, tu sais, tu sais pas trop par quoi commencer, en fait, tu tu te dis: «Ouh là, heu, quel est le bon parcours, heu, à faire pour, heu, progresser le mieux possible et pour, heu, pas, hem, perdre tes progrès», enfin, tu sais, heu, faire des choses dans le vide, tu vois?
Ouais. C'est un plaisir d'aider. Mouais. Ouais. OK. OK. OK. Ouais. Ouais, bah, je te comprends.
Donc, heu, forcément, heu, mais
Ouais, surtout que sur tu vas tomber sur plein de vidéos qui vont te donner des méthodes à chaque fois différentes.
Oui, puis soi-disant cette méthode est plus rapide encore, heu, pour apprendre le piano en 3 semaines. Allez, c'est ça, allez, lol. <chuckles> Il y a un moment, heu, oui, non, mais exactement. C c'est
Exactement. Souvent, c'est les titres «Comment apprendre le piano en 3 semaines», «Co comment apprendre, heu, à jouer n'importe quelle musique en 2 semaines». C'est n'importe quoi.
Oui, c'est un peu clic bait, hein. On va pas se mentir, heu.
Exactement.
Mmh. Donc, heu, ouais, non, c'est pour ça. Je suis contente que tu me partages ça, parce que ça va bien m'aider. Je te remercie. <laughs>
Mais, heu